Cuéntame. ¿En qué momento de tu infancia sonaba esta canción?
Mm, pues, principalmente como que en una edad de los 6 a 5 años más, o, menos, eh, ¿sabes? Es una es una canción en específico que realmente era por parte de mi hermano. Eh, sinceramente, pues era más como algo que que él me inculcó, <chuckles> y que era una canción de una banda llamada Led Zeppelin.
Ujú. Okey. Es muy buena esta banda. ¿Hay <chuckles> hay alguna sensación en específico que te recuerde?
<chuckles> Sí, sí, sí. Pues era muy curiosa, o sea, siento que realmente todo lo que me recuerda de la canción, o, como tal todo el ambiente que se propiciaba dentro de esta de esta situación era más que nada, pues, como que cosas que tenía en mi entorno, ¿sabes? Porque bueno, <sniffs> en ese entonces como te digo, y como te mencionaba, era mi hermano quien quien me mostró ese tipo de de música en general. Pero, eh, recuerdo mucho, por ejemplo, el el olor a a jabón, ¿sabes? Porque era cuando él hacía como que el aseo de la casa y yo lo estaba ayudando. Entonces. pues siento que más que de sensaciones o algo sensorial era más que nada que se me quedó impregnado un aroma, ¿sabes?
Ujú. Sí. Sí, un recuerdo muy específico.
O sea, era Ajá, era el el olor de la casa más que nada lo que hacía o, lo que me trae ese recuerdo a de esa canción, ¿sabes?
Sí, totalmente, y supongo que te transporta a una época que recuerdes con mucho cariño, ¿cierto?
Sí, claro, pues, era por ejemplo, épocas en temas de del típico domingo, ¿no?, a las 9 de la mañana, en la que ya despertabas medio <sniffs> medio cansado, ahí como que con sueño y todo, pero pues, sin embargo, pues, ahí andabas, ¿no?, de que haciendo cosas, escuchando y pues, también, o sea, al final de cuentas, escuchaba a mi hermano cantando, eh, pues, ahí medio <chuckles> medio haciendo igual los los soniditos como que de las guitarras, todo este rollo, ¿no?, entonces, pues, también era como como que más más ameno, y al mismo tiempo a mí me gustaba, o sea, realmente, siento que esta parte más allá de transportarme a mi infancia, pues, me hace como que abrazar un poco esta parte, ¿no?, tenerle cariño a esta situación.
Sí. Sí. <chuckles> Sí, incluso un poco de nostalgia, ¿no?, al recordar este tipo de de escenarios en donde, bueno, este, a por ejemplo, como tú me mencionas, el tu hermano, o en específico alguna persona, que te traiga esos esos recuerdos juntos con esta música, ¿no?, acompañadas, digamos, hasta un soundtrack en tu vida.
Efectivamente, sí, pues, ¿qué qué crees?, que sí. Realmente creo que, que si mi vida tuviera soundtrack, creo que mi niñez <giggles> estaría colmada de de canciones de de Led Zeppelin, de Metallica, este, los Doors y cosas así, pero pues principalmente Led Zeppelin fue como que lo lo principal y más que nada en lo que me adentré porque pues sí se me hacía muy muy diferente a lo que escuchaba así como que regularmente en la calle o en lugares así, <sniffs> entonces pues a final de cuentas pues como que tal la banda pues sí sí tenía como que sonidos pues muy distintos, ¿no? incluso que a mí me pues me sacaban de onda pero al mismo tiempo era como de que, guau, o sea es es algo diferente, ¿sabes?
Ujú. Sí. Sí, claro, y si empezaste a tomar este tipo de gustos musicales, pero a la vez era tan difícil encontrarlos en ese momento, ¿en dónde recuerdas tú que los, eh, que los ubicabas?
Pues como te digo, o sea por suerte de referente estaba mi hermano y pues él es el que se aventaba como que toda esta misionsota, ¿no? de de tratar de <giggles> bueno, de conseguir este tipo de música en ese entonces. <sniffs> Entonces, para este momento pues era a veces de que hasta esperar en la televisión <sniffs> a que pasara ba había un canal en específico pues bueno era MTV, MTV Music y pues en ese momento pues sí de repente había como que esas horas de de rock se supone, ¿no?, y pues había ahí sus momentos de Led Zeppelin, ¿no?, también en ese tiempo pues en en mercados, en placitas, donde todavía vendieran CDs o cosas por el estilo, <sniffs> pues igual también era como de que cada fin de semana o cada jueves tal vez de ir y preguntar de que: "Oye ¿ya tienes tal disco, o sea ya tienes este disco de Led Zepellin, no? ¿Ya tienes este disco de Metallica?, tal vez, <sniffs> entonces, pues sí, también era como que esta esta parte, ¿no? de también esa emoción, si tú quieres verlo de esa manera, <sniffs> de que pues estar estar buscando cómo cómo poder bu seguir escuchando este tipo de música, ¿no? cómo seguir bus encontrando esta esta parte, y pues sí, o sea, genuinamente es algo que me transporta mucho, es algo que me que me llena de de alegría, de cierto modo, cada vez que lo recuerdo, pues sí, que lo recuerdo con mucho cariño, igual como que toda esta parte de buscar y de tratar de de conectar otra vez con con la música, pues sí es, <sniffs> bueno, es es parte de.
<chuckles> Aún, claro. Ujú. Sí. Mm. Sí. Claro. Sí, y aparte de que, vaya, tiene recuerdos y sentimientos ligados, definitivamente es una un tipo de música muy muy, eh, nutritivo, y incluso es hasta muy complejo.
Sí, o sea, generalmente sí es, este, algo muy muy complicado también de de cierto modo como que de de poder explicar por completo, porque, pues, realmente como que siento que el sentimiento que te provoca una canción, pues, evidentemente es muy diferente a tal vez lo que a mí me provoca, lo que a ti te provoca, ¿no? Tal vez si tú, pues, al parecer es me por lo que <giggles> por lo que escuché o sentí, conoces a la banda, ¿no? <sniffs> Entonces, pues también, o sea, el impacto que te genera a ti en, eh, tal vez escuchar ese tipo de música, pues va a ser muy diferente, ¿no? Va a ser muy diferente a lo que a mí me generó. Sin embargo, pues también, a final de cuentas siento que que <sniffs> actualmente y pues en en diferentes cuestiones la música siempre ha sido como que un un un buen puente para conectar con diferentes personas, o sea, independientemente de tus gustos, independientemente de lo que tú hagas seas o como seas, <sniffs> pues la música siempre funciona como este puente. En este caso, pues a mí es como un puente hacia mi niñez, ¿no? Pero, pues a final de cuentas, también puede funcionar como un puente para poder platicar con otras personas y para tener un tema de conversación con alguien diferente, si tú quieres.
Sí, claro. Sí. Sí, claro, aparte que son gustos como muy específicos, y conectar con personas que también tengan este tipo de recuerdos, o, este tipo de gustos por esta música, eh, te conecta muchísimo más fácil con ellos. ¿Y actualmente escuchas el mismo tipo de música, el mismo tipo de artistas, o, ya has nutrido más, digamos, tu gusto musical?
Sí, pues, el acervo musical como tal, eh, ha ha ido variando, va ido variando, he pasado por diferentes épocas. Eh, gustos variados, pero a final de cuentas, pues sí, no no dejo de lado esta esta cuestión, y actualmente, pues, en en en los en este momento de mi vida, pues sí, de vez en cuando, pues todavía, ¿no? Todavía existe ahí, <sniffs> esa ese gusto de decir como de que: "Ah, pues hoy voy a escuchar este este álbum", ¿no? O tal vez este, pues, sí seguir, seguir conectando con lo que me gustaba anteriormente y sin embargo, pues, también llevarlo a lo que a lo que actualmente estoy, ¿no? <sniffs> Pero sí, o sea, definitivamente no no lo dejé de lado, más allá de de tal vez estos recuerdos de infancia, pues, también se sí se volvió parte de mi vida, se volvió parte de mi entorno, y de mi día a día, y pues al principio, pues, fíjate ¿no? O sea, de que, cómo cómo es uno cuando es pequeño realmente que, pues simplemente, o sea, tu her tes tu hermano mayor es como que tu figura más, eh, más allá de la paterna, incluso si quieres verlo, ¿no?
Ya. Sí, exactamente. <chuckles> Sí.
Y, pues, también como que el el querer agradar o agradarle, pues, implicaba ¿no? De que: "Ah, sí me gusta". <chuckles> Pero, pues al final al final de cuentas, pues sí, sí me terminó agradando, o sea, sí me terminó gustando bastante el género.
Sí, totalmente.
Y pues como te menciono, o sea, actualmente todavía persisto en en ese en ese tipo de géneros, ¿no? Obviamente conociendo más bandas, obviamente conociendo otros artistas, pero, pues, sí fue como que un parteaguas muy importante como para para ir nutriendo mi mi gusto musical que tengo actualmente.
Sí, totalmente, y como lo mencionas, justo el querer agradar, eh en este caso, hacia un familiar o hacia una persona muy estimada de tu parte, pues, justo te hace caer en este tipo de, eh, gustos adquiridos. A ti te generó mucho impacto, bueno, en este ejemplo tu tu hermano, ¿a ti te gustaría generar algún impacto similar hacia alguna persona?
Sí, definitivamente. Creo que la la mejor manera de poder dejar algo algo en este mundo como tal, más allá de de temas o de bienes materiales o algo por el estilo, siento que es el impacto que tú le generes a otras personas. Siento que mientras parte de ti persista en la mente de otros, pues es la la forma más fácil de de trascender, ¿sabes?
Sí.
O sea, así de en cuanto al hecho de que me digan: "Pues escuché esta canción y me acordé absolutamente de ti", o, este: "Escuché lo que me mandaste la otra vez y me gustó muchísimo", y, pues también darte cuenta que se ha vuelto parte de su día a día, pues realmente es algo que que creo que me me llena muchísimo, y me llenaría demasiado pues saber que que hay personas que, pues, al final de cuentas, siguen siguen con esta parte, ¿no? Y que también pues yo pueda impactar de la misma manera que tal vez impactó mi hermano conmigo, que lo pueda hacer con otras personas.
Sí. Claro, creo que es una huella imborrable, este, mm, tipos de recuerdos que una persona puede llegar a tener o a relacionar contigo y, pues, ojalá que sí impactes a muchas personas, porque al final es un una gran sensación, ¿no?, poder acordarte de alguna persona, en este caso tú de tu hermano, y esperemos que otras personas de ti. Precisamente porque, em, digo, quizá hay a a la mejor no estás creando tú, eh, directamente la música, pero sí es algo que conecta directamente contigo.
Claro, claro.
Y en este caso, ¿algún otro artista, algún otro tipo de música que creas que es algo más propio, más que de tu hermano, o totalmente coincides con él?
Eh, más allá de algo, o sea, él también. Parte parte de las cosas que yo que yo conocí y todo, pues me las mostró, ¿no?, de alguna manera. Pero, pues ya algo que conectó directamente conmigo así simplemente o algo que se volvió propio fue fue la música electrónica, eh, cuando recién descubrí a una artista llamada Skrillex, eh, también, y también fue como que.
Claro. Skrillex es muy bueno.
Pues fue fue un artista que realmente también impactó muchísimo porque, pues, también nuevamente, ¿no?, a al mismo hecho de cuando escuché por primera vez a Led Zeppelin. Cuando escuché por primera vez ahora Skrillex era como: "Esto no tiene guitarras, esto no tiene voz, esto no tiene letra o algo en ese específico, pero suena bien", ¿no? Y pues sí, me fui con esa línea, me fui con todo eso y pues igual, tal cual como alguna vez lo hizo mi hermano, tal vez yo con mis primos, con conocidos o con amigos de la escuela de que: "Oye toma escucha esto", ¿no?, es está está raro, está muy diferente y no sé qué, y pues sí, había muchas personas que tal vez no conectaban, pero otras que sí conectaron con la misma música, ¿no? Y pues ya después era incluso que me llegaban a preguntar si sí tenían más canciones o si conocía algo más o si tenía algo diferente. Y pues era como este puentecito entre, o sea, directamente yo no hacía la música, ¿verdad? Pero poder mostrarle a otras personas, tal vez como que canciones nuevas del artista, o poder llegar y decirles: "Oye, mira, escucha ahora esta", eh, pues sí, sinceramente me daba un grado de satisfacción por justamente lo que comentamos, ¿no?, dejar huella en alguna persona y pues ahora en este caso sentirlo totalmente propio, ¿no?, o sea de que ahora sí no no era simplemente algo que que tal vez me lo dijo mi hermano y yo se lo digo ahora a otra persona sino que esta vez de verdad, eh, fue un descubrimiento que yo tuve <chuckles> y pues que fue como si si se pasara la batuta, ¿no?, o sea de que que ahora tú vas a seguir con esto y ahora tú vas a a mostrar al mundo tal vez tus gustos.
Ujú. Si, claro. Ujú. Claro, incluso hasta se puede llegar a volver algo digamos, como orgullo de ser esa persona referente a otras, de que se puedan acercar a ti para conocer, ya sean nuevos artistas, nueva música, por medio de alguna recomendación de algo importante para ti, o que haya re desarrollado como que esa conexión contigo, independientemente de el artista, sino directamente lo que representan, ¿no?
Sí, claro, o sea, pues sí realmente es es como hasta una <sniffs> o sea, si tú quieres verlo como un tipo de responsabilidad. <chuckles> La la responsabilidad de de llevar ya un poco más de la mano esto de <sniffs> de poder presentar nuevos artistas o poder hacer que la gente conecte con otras cosas y pues tal vez de pues no era tal como un recuerdo de infancia pero pues igual, ¿no? En este momento pues estábamos obviamente más jóvenes, apenas era cuando todo esto empezaba, <sniffs> y pues actualmente pues sí sí me sí me gustaría tal vez que que alguna de las personas a quien les enseñé este tipo de música y todo, pues también lo recuerden con cariño, pues los transporte, ¿no? Tal vez a su época escolar, a su época en la secundaria, en la su época en la primaria tal vez, o sea, que nuevamente, pues, sea un un recuerdo <sniffs> de infancia.
<chuckles> Sí, claro. Sí, totalmente. Incluso hasta poder llegar a transportarlos justo como a ti te transporta algún olor, incluso como me lo mencionabas, algo superespecífico y algo que lo relacionen directamente a ti. Creo que eso es una sensación muy bonita, el poder recordar a una persona por medio de a un gusto que ella haya tenido. No solamente por el hecho de que te haya mostrado algo, sino que sabías que esta persona tenía o tiene una conexión, em, muy marcada con, eh, cierto artista, cierto, e e ya sola n n no solamente en eso sino hasta trascendiendo más allá de la música en cualquier tipo de gusto que tuviese una persona, creo que es una de las formas más, eh, significativas y lindas de recordarlo.
Sí, por supuesto. O sea, directamente creo que que te puedan recordar por, más allá que por simplemente tu nombre o por tu rostro, sino que sea algo que que deje de realmente en su memoria, en sus oídos, en su cerebro. Pues creo que es una de las cosas más más maravillosas que puedes hacer. Y pues la mejor manera la mejor manera de dejar huella en alguien, principalmente.
<chuckles> Sí, claro que sí. El el poder representar esa parte bonita o esos recuerdos, eh, directamente ligado a una sensación, como en este caso la música, la verdad es que es algo, eh, muy valioso del ser humano. Y pues nada, la verdad es que te agradezco muchísimo el que me hayas compartido todo este tipo de experiencias y de recuerdos, eh, que en este caso tienes con tu hermano. Y espero tanto que lo sigas recordando, como también el hecho de que otras personas te recuerden a ti.
No, pues gracias a ti. Gracias a ti por el tiempo. Gracias de por las preguntas. Sobre todo, por el interés. Y pues, espero que también en algún momento puedas puedas dejar también este tipo de huella en alguien más. Sin embargo, pues, muchas gracias. Que pases una excelente noche y espero encontrarnos en otra ocasión.
Te re.